ต้องได้ค่ะ <laughs> ก็เลยเห็นไหมว่า การที่ว่าบางทีเนี่ย การซื้อประสบการณ์เนี่ย มันต้องแพลนเยอะใช่ไหม เหมือนแบบว่าโอเคเราจะไปไหน วีซาเอยเตรียมนู่นเตรียมนี่มันต้องใจเย็น ใช่ ก็เลยอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไร อือฮึ
<chuckles> ซึ่ง ใช่ค่ะ แบบเราต้องแพลนทุก ๆ อย่างแบบ อืม ใช่ แบบถึงแม้แบบแพลนแล้ว ก็อาจ อาจจะมีล่มบ้าง เพราะแบบเราไม่รู้เลยว่า แบบอะไรจะเกิดขึ้น เช่นแบบว่าไฟลต์บินเลื่อนบ้าง หรือนู่นบ้าง ซึ่งแตกต่างจากคุณหมวกที่ คุณหมวกอยากได้อะไร คุณหมวกก็แบบสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยทันทีค่ะ ก็ถือว่าแบบ
อาจจะต้องรอใช้เวลา อืม อะฮะ ทันที ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าถึงจุด ๆ หนึ่งที่ว่าเหมือน เหมือนหมวกมีเงินเยอะมาก แล้วเหมือนกับว่าอยากจะแบบ อยากจะไปประเทศนั้นประเทศนี้ทำอะไรได้ทันที อาจจะชอบประสบการณ์มากกว่า เพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ว่า เงินเราไม่พอที่ว่าแบบ อะ เหมือนเราถ้าอยาก เหมือนแบบ อา มันไม่ทันที เหมือนถ้าอยาก
อืม อืม อืม เรา เรายังแบบ เงินมันพร้อมสำหรับซื้อสิ่งของมากกว่า อยู่
ใช่ เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปอเมริกาอย่างเงี้ย ก็คือไปได้เลย ไม่เอา ต้องสัมภาษณ์วีซา ต้องทำนู่นนี่นั่น รู้สึกมันเยอะก็เลยไม่อยากไปอะไร ค่ะ
อืม ใช่ มันแบบ มันยุ่งยาก มันหลากหลายขั้นตอน ก็คิด คิดว่าแบบ อื้อฮือ ใช่ แบบแพลนชุดคือต้องแบบจัดเต็มค่ะ
อืม เตรียมเสื้อผ้าอะไรอีก อือฮึ ใช่ค่ะ ก็เลยอาจจะเป็นคนชอบความทันทีมากกว่า ก็คือ เลยชอบที่จะเลือกที่จะไปแบบใช้เงินกับสิ่งของ อือฮึ
อืม อืม ก็ถือว่าแบบไม่ว่าเราจะใช้เงินกับประสบการณ์ หรือว่าสิ่งของ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้ง 2 คนเนี่ย ก็คือมี รู้สึกมีคุณค่า แล้วก็ ม เพิ่มความสุขให้กับเราได้มากยิ่งขึ้น ใช่ ใช่
ค่ะ มีความสุขค่ะ <chuckles> สุขใจมากเลยอะ เวลาช็อปปิง แต่ว่าคุณบ้านชอบไหมคะ เหมือนไปซื้อของตามแบบ เหมือนซื้อของเข้าบ้าน หรือซื้อของเล็ก ๆ รู้สึกดี? อืม
ชอบ ๆ ค่ะ จะรู้สึกชอบแบบ พวกเวลาเดินซูเปอร์มาร์เกตอะค่ะ แบบรู้สึกแบบแฮปปีมาก ๆ เวลาได้แบบหยาบจิบ จิบ ใช่ค่ะ แบบหยิบจับนู่นใส่รถเข็น แล้วแบบ รู้สึกแบบมีความสุขมาก ๆ ก็คิดว่าแบบ มันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้ง 2 ทั้ง 2 ฝั่งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือว่าสิ่งของก็คือช่วยให้พวกเราแบบมีความสุข แล้วก็แบบเห็นคุณค่ากับมัน ก็ยังไงวัน
ค่ะ ใช่ไหม? ผู้หญิงเนาะ <chuckles> อือ อือ อือฮึ ค่ะ อือ แต่ที่จริงเนี่ยการที่ว่าระหว่างที่ว่าเราซื้อของ มันก็เป็นการซื้อประสบการณ์นะคะ การที่ว่าเราได้เดินแบบเปรียบเทียบสินค้า อันนั้นก็ถือว่าเป็นการ เป็นประสบการณ์ แล้วก็ ส ได้สิ่งของทีหลัง อือฮึ
ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คิดเหมือนกันเลยค่ะ ยังไงวันนี้คือแบบได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยน คือดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเรา เรา 2 คนคือมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ก็คือรู้สึกว่า ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
<chuckles> ได้แลกเปลี่ยนเรื่องการใช้เงินค่ะ <laughs> อือฮึ อือ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
เหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ